Je je j'aimerais bien que, voilà, avoir ton avis, heu, des conseils, je sais pas si tu peux en donner, si tu peux, ce serait vraiment très, très bien. Mais en tout cas, heu, au moins ton avis sur une situation qui qui, pour moi, me paraît, heu, vraiment alarmante
Mmh mh. Ouais.
heu, dans le sens où, heu, voilà, actuellement, je suis, heu, je vis, heu, je vis avec ma grande sœur et son mari
OK.
heu, depuis, heu, voilà, depuis quand même, heu, 2 bons mois et demi. Et, heu, et c'est vrai que au départ, heu, je je j'avais vraiment beaucoup de chance, heu, en tout cas, c'est ce que j'estimais parce que, ben, déjà je pouvais créer des liens avec ma grande sœur et que, voilà, c'était p c'était plutôt cool. Heu, dans le 2e temps, ben, je partage la chambre avec mon petit neveu qui a 10 ans. Donc, heu, je trouvais ça aussi super cool, parce que j'avais pas forcément pu trop, trop profiter de lui, heu, bah, quand il était plus jeune et que là, ça me permet vraiment, quelque part, de de de rattraper le temps
Mmh mh. Oui. Bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. B ouais.
donc heu, c'est, heu, c'est quelque part, vraiment très enrichissant pour moi et pour lui puisqu'on a des des des moments assez privilégiés, heu, voilà, où on est que tous les 2 et on rigole, on discute, heu, je trouve ça génial. Mais en fait, heu, le fait de vivre, heu, dans cet environnement-là, j'assiste également à des disputes, heu, entre ma sœur et son mari concernant, heu, l'éducation de cet enfant avec, heu, des sujets qui sont qui sont mis en avant, des arguments qui qui sont, heu, qui sont, heu, ben, exploités d'une part et d'autre
Ouais. Mmh. D'accord. Mmh. Mmh mh.
où quelquefois, heu, on va m'inclure à l'intérieur de d de ces disputes et heu, et c'est vrai que, voilà, moi, je je me retrouve un peu au milieu de ça et, heu, je suis également, moi, père de de 3 enfants. Donc, heu, voilà, c'est vrai que c'est c'est c'est quand même quelque chose de de très compliqué à gérer, parce que, heu, quelquefois je suis d'accord avec un côté, quelquefois d'accord avec l'autre, mais heu, j'essaye de respecter une part de privacité, en fait.
Ah oui, d'accord. Mmh mh. Oui. D'accord. OK. Oui, oui, bien sûr. Ah ben, je comprends bien que tu te trouves dans une situation, heu, heu, délicate. Heu, ça concerne, heu, ta sœur donc, heu, ça concerne ta famille, heu, avec son mari, heu, et c'est toujours délicat, bien sûr, de de s'immiscer, en tout cas, hem, dans les discussions et dans les, heu, dans les désaccords, heu, heu, d'un d'un couple et d'autant plus quand c'est sa propre famille. Hem, heu, je je je j'imagine en tout cas que certaines fois, hem, oui, certaines fois tu dois être plus d'accord av heu, d'un côté, certaines autres fois tu dois être plus d'accord avec, heu, un autre côté, heu, mais, hem, il y a pas u un parti en particulier qui aurait plus, heu, tes faveurs?
Alors p pour répondre à ta question, heu, t t z heu, voilà de manière assez claire, le il il il y en a 1 effectivement et ce parti, c'est celui de l'enfant parce que, heu, voilà c c c'est vraiment, heu, c'est vraiment moi, la seule chose qui m'intéresse et c'est ce que je dis, heu, en règle générale, heu, aux 2 parties, à savoir le papa et la maman quand, heu, quand, heu, l'enfant est couché et que, voilà, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est son bien-être, c'est, heu, son son son développement, heu, qu'il soit sensoriel, qu'il soit éducatif, qu'il soit, heu, musculaire, qu'il soit, heu, émotionnel, heu, voilà. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse puisque, eux sont des adultes, ils font ce qu'ils veulent mais lui, c'est un enfant et heu, en plus, il a beaucoup de respect pour moi donc heu, moi, j'essaye de, voilà, j'essaye de de vraiment rester, heu, de son côté à lui, quoi qu'il arrive.
Oui bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Ouais, d'accord. Mmh. Oui, bien sûr, et c'est c'est très sain, c'est très sain comme réaction et heu, et heu, je comprends totalement ta réaction. Hem, maintenant, oui, bien sûr, heu, effectivement le le l le principal dans tout ça, c'est que c'est que l'enfant, lui, hem, voilà, heu, vive les choses, heu, de la manière la plus pacifique possible. Hem, je suppose que tu n'as pas forcément eu l'occasion d'en d'en parler ni avec, heu, heu, ta sœur ni avec, hem, heu, ton beau frère, de de cette situation dans laquelle tu te trouves, heu, tu n'as probablement pas osé, heu, aborder le le sujet?
Heu, non, non, ça va, il y a il y a quand même assez de de de liberté quand même, heu, dans les conversations. Moi, j'ai quand même 40 ans et puis, heu, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis père de 3 enfants.
D'accord. Oui.
Donc heu, voilà, quand, heu, quand je je prends pas souvent la parole, mais heu, quand je prends la parole en règle générale, heu, on é on écoute ce que j'ai à dire parce que, ben, parce que l'enfant, aujourd'hui, a 10 ans et moi, j'en ai 1 de 12 ans et de 17 ans, donc quel quelque part j'ai j'ai un peu plus d'aguerrissement, heu, que que, bah, qu'eux, qui ont qu'1 seul enfant et heu, et plus jeune.
D'accord. Oui. D'accord, ouais. OK, OK, je comprends.
M mais heu, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaye quand même, malgré tout de de, voilà, de les laisser faire, et heu, et que même si quelquefois, heu, j'assiste à des scènes où je ne suis pas du tout d'accord, heu, ben, je je, voilà, je j en règle générale je je je quitte la maison parce que, heu, voilà, je je je je je veux respecter, heu, en fait, la la la la privacité et en aucun cas je veux servir d'arbitre.
Oui. Mmh. Mmh. Oui, oui, bien sûr, et puis, c'est c'est totalement délicat comme, heu, comme, heu, situation, heu, et et je comprends, je comprends aussi ton ton état d'esprit, heu, c'est-à-dire à vouloir, heu, heu, les laisser, hem, faire leur propre choix et faire leur propre, heu, expérience, heu, de la parentalité, heu, même si, toi, tu es, heu, comme tu le dis, voilà, un parent, heu, plus plus expérimenté parce que tu as des enfants qui sont plus âgés donc heu, quelque part, tu pourrais leur, hem, leur apporter ces connaissances que tu as mais heu, par respect pour, heu, pour leur rôle de parents, voilà, tu préfères te mettre à l'écart. Moi je trouve ça, heu, déjà, je trouve ça très noble et heu, c'est c'est une, heu, façon de de de de raisonner qui est qui est sûrement, heu, heu, très saine pour les parents également. Heu, maintenant, heu, qu'est-ce que voilà, c'est-à-dire que pour éviter pour éviter que tout le monde, heu, heu, en pâtisse, hem, est-ce que, heu, est-ce que toi, heu, hem, tu t'imagines, heu, par exemple, heu, éventuellement, heu, hem, c'est-à-dire, heu, présenter la situation par exemple, à ta sœur dans un 1er temps, heu, et de et de dire que parfois tu te sens un petit peu, heu, mal à l'aise de ce de de ces, heu, de ces événements? Est-ce q comment tu penses qu'elle le prendrait si tu si tu lui parlais de ça?
Ben, écoute, ça m'est déjà arrivé et heu, pour être très sincère avec toi. J'ai plus de facilité à parler avec ma grande sœur qu'avec son son mari parce que, heu, voilà, pour avoir déjà tenté l'expérience, heu, quelquefois, avec son mari, je me suis pris une «porte, heu, bien blindée», heu, entre guillemets, dans les dents, heu, parce que, heu, voilà, et moi j'ai estimé à ce moment-là que c'était plus un
Oui. Mmh mh. Ouais.
mmh, s sans sans lui manquer de respect, hein, bien sûr, mais que c'était plus un coq, heu, qui voulait défendre son territoire. Plutôt qu'un père de famille qui souhaitait la bienveillance de son enfant.
OK. D'accord.
Dans le sens où, heu, voilà, il voulait avoir raison et rien de plus parce que sa version était l'ultime.
OK.
Et heu, donc heu, voilà, ça a été assez compliqué sur ce moment là et j'ai j'ai très rapidement, heu, rien dit, heu, je me suis éclipsé et heu, voilà, j'ai j'ai senti quelque part l'erreur que je venais de faire à à me mêler de quelque chose qui ne me regardait pas.
Ouais, je comprends. OK.
Avec ma sœur, le le sujet est différent puisque c'est ma grande sœur donc on a quand même un un rapport, heu, beaucoup moins hiérarchisé.
Oui, je comprends.
Et heu, voilà, ma sœur, heu, quelque part, est aussi à court de solutions, heu, pour réussir à se faire entendre, en fait.
Mmh mh. Heu, là aujourd'hui, heu, s s par exemple, si tu devais, heu, statuer, heu, heu, heu, ce qui n'est pas voilà, vin enfin, je veux dire, heu, c'est juste, heu, pour, heu, alimenter la discussion mais heu, si tu devais pencher plutôt pour un mode d'éducation, heu, favori, tu pencherais plutôt pour le mode d'éducation de ta sœur?
Ben, écoute, là pour le coup, heu, je te je je te dirais que je peux pas te dire ça parce que sur certains points heu, ce serait, heu, ce serait le cas, mais sur d'autres, ça ne serait pas le cas. Tu vois, heu, si je te prends l'aspect émotionnel
D'accord, OK.
heu, je te dirais: «Oui, heu, ma sœur a raison dans son modèle éducatif». Si je te prends l'aspect autonomie de l'enfant
Mmh mh. Mmh mh.
en revanche, je te dirais que le beau-pè le le, mmh, le beau frère, enfin, le le le le père de l'enfant
Oui. Oui.
là, c'est lui qui a raison. Parce que l'enfant fait preuve d'autonomie beaucoup plus avec le père qu'avec la mère qui le chaperonne un peu trop, quelque part. Heu, dans l'aspect organisation, je te dirais que c'est beaucoup plus la maman qui est le modèle. Heu, voilà, dans en fait, donc là pour le coup, il faudrait vraiment, heu, dissocier un petit peu, heu, les 2
D'accord. D'accord. Moui. Mmh mh.
parce que, heu, dans le d d dans le le régime alimentaire surtout, c'est une chose qui m'inquiète énormément, hein, cela dit, heu
Oui. Oui, oui.
parce que, voilà, avec le papa, heu, c'est beaucoup de snacks, c'est beaucoup de mal bouffe, c'est beaucoup de de choses comme ça.
OK.
Alors qu'avec la maman, ben, c'est quand même, heu, u heu, u une bagarre, heu, permanente pour qu'il mange des fruits et des légumes, et heu, et moi, je je je prône c cette parole là auprès de mes enfants moi-même, hein.
OK. Oui, oui, je comprends tout à fait, bien sûr.
Mmh. Voilà, c'est
Ouais, OK. Heu, quelque part, en fait, heu, il faudrait réussir à combiner le meilleur des des 2 mondes, quoi. Finalement, il faudrait réussir à prendre tout ce qu'il y a de meilleur, heu, hem, chez la maman et tout ce qu'il y a de meilleur chez chez le papa et réussir à faire, heu, heu, le mélange optimal. Heu, maintenant comment est-ce que tu penses qu'on pourrait, heu, hem, c'est-à-dire équilibrer un petit peu les choses, heu, est-ce que tu penses que, par exemple, ce serait entendable pour, heu, ton beau-frère justement, heu heu, que tu de de lui dire, heu, peut-être, heu, essayer de penser à manger plus sainement, heu, ce genre de choses? Ou peut-être dire à ta sœur, oui, heu, hem, s lui aborder les sujets par les, heu, par exemple sur lesquels tu es en en désaccord avec elle, pour essayer de trouver un équilibre, heu, dans tout ça? Tu penses que c'est quelque chose d'envisageable, heu, pour toi?
Ce serait quelque chose, heu, effectivement d'envisageable. J'avais lu 1 fois, 1 étude qui disait que pour refaire l'éducation d'un enfant, il faut rééduquer les parents en 1er puisque l'enfant fait ce qu'il voit et pas ce qu'on lui dit, donc quelque part, heu, là où je suis complètement d'accord avec toi et qui me paraît, malheureusement, pas forcément réalisable, hem, ce serait ça. C'est que, voilà, on est face à un couple qui est âgé à peu près de 50 ans en moyenne, heu, voilà, sur les 2, hein
Tout à fait. Mmh mh. Ouais, OK.
donc heu, se mettre à changer des habitudes de vie à ce niveau là, heu, ça paraît très compliqué, mais heu, j j j'ai confiance au temps et heu, comme tu l'as dit, j'aimerais vraiment que l'enfant, avec le temps, devienne vraiment la meilleure version des 2 côtés parce que tu l'as vraiment super bien dit et heu, juste de t'entendre le dire, je t'avouerai que franchement, c'est c'est 1 réconfortant et 2 me donne beaucoup d'espoir.
Moui c'est clair. Mmh mh. Et bien, en tout cas, bah, j'espère que tout s'arrangera pour le mieux pour vous et heu, et je vous souhaite, en tout cas, heu, tout le meilleur.
Merci beaucoup.